ええと、高い建物が無い。
え。やしあ、それは、じゃ、結構意図的に高い建物を建てないように、景観を守るためにってあるんですか？
島なんですよ。 うん、みたいですね。なんか、そんなことを聞きましたね、現地で。
ええ。 ええ、すごい。
はい。なので、ま、うん、結構そのコロナの前だったので、今はちょっとどうなってるかわからないですけれども。
はい。 はい。はい。 はい。
まあ、なんか、もう、海も綺麗ですし。もう、そうですね、もう、あの、バイクで島一周できるぐらいの広さなんですけど。
はい。ええ。 あ、すええ。
あの、そこは本当 何ですかね、もう、ここは天国だなって思ったぐらいはい、すごい良いとこでした。なんか
はい。 ええ、すごい。 え、それはい。
よくあれですよね。タイっていうと、プーケットとか、よく日本人の方はよく行かれるんですけど
はい。 はい。 うん、ふんふん。
サムイ島にはなかなかそうですよね、初めて聞く方が結構いらっしゃるので、もしはい。
確かに初めて。うん。 すえ、そそれ、どうやってサムイ島、知り知るきっかけはい。
たまあ、たまたま、あの、なんか、さまぁ〜ずのテレビかなんかで、なな南国の、なんか、紹介をやってて。
ああ。へへえ。 はい。
で、それで、あ、ここ行ってみたいっていうのが、一番きっかけの初めてでしたね。
ああ、ああ。じゃ、ほんと最初は映像通して、いいなと。
う、そうですね。
ええ。
なんか、う、行ってみたら、ん、尚更、え、すごく良くてですね。はい。いやいや。
はい。すごい。すごいっすね、なんか、映像を超えて、現地で、その、う、まさにへえ。
そうですね。 だか、ぜひ機会があったら、はい。
や、確かにちょっと今の聞いて、俄然興味が湧いてきて。
あ、ほんとですか。行ってみていただきたい。
え、食べ物、どんな感じだったんですか。
あ、ほぼ、もう、あの、タイ料理ですね。ほんとグリーンカレーとか、そういうパッタイとか、ナシゴレンとか、そういうタイ料理、エスニック料理が好きだったら、あの、全然、あの、辛さもそんな辛くないですし。
うーん。 ええ。 はい。 はい。 ふんふん。

ほんと現地のもの、現地の人が作ったものが、とても美味しいんで、ホテルとかで食べるより、街に出て食べていただいた方が
はい。 うーん。 はい。 はい。
あの、美味しいです。本場のタイ料理は
うーん。ええ。え、うん、そこは何日間滞在されたんす？
はい。 えっと、そうですね。5泊7日とかで行ったんと思います。はい。しっかり、そうですね。やっぱり往復に結構やっぱ時間がかかるんで、その時は時間かけて
お、すごいしっかりじゃあ ええ、はい。 確かに。 はい。
行きましたけど、なんかやっぱ、何ヶ月もいたいぐらいはい、住みたくなるぐらい良かったですね。
ま、はい。 ですよね。 ええ、え、もうちょっと、帰ってきてからのその、リアリと、あ、そ、現実と理想のギャップにちょっと
はい。 <chuckles> いや、そうですね、現実戻されるとちょっともう、あれですよね、また頑張って働いていかなきゃっていうのはありますよね。
ですよね。 <chuckles> わあ、確かに。 え、ご自身の中でまた行きたいとあるんですか？そのサムイ島。
あ、ええと、2回は行ったんですけど、その後コロナんなって、で、まあ、海外
ああ。 はい。
旅行を何回か、いろんなちょっとトラブル、なんか台風とか、あとはなんか、山火事とか
はい。 はい。 はい。 はい。
なんか色々重なっちゃって、もうほんとここ最近行けてないんですけど。
ああ、なるほど。 あでも、また3回目も行きたいと思われてるんですか？
あ、もちろん、いつでも行きたいです。はい。
え、あ、もう、あ、すごい究極のなんかもう、まさに理想郷なんすね。
<chuckles> そうですね。もうちょっとおお教えたくないぐらい、い、ほんとに、教えたくないぐらい、いいんですよ。ほんとに。
すごい、すごい。 あら。<laughs> ええ、ちょっと、じゃあ、ありがとうございます。こんな貴重な情報を。
いえいえいえ。いや、逆になんかお勧めというか、そういう、あります？一番。
はい。 ああ、ああ、なんか、いやなんか、そう、ちゃいや言われてみれば
はい。
いや、もうここっていうのはまだ決まってなくて
はい。